Скажи, как адаптировать книгу в хороший фильм без потери сути?
Ой, я думаю, это очень б большой, достаточно сложный труд, потому что, э, книга обычно написана с множеством деталей, моментов, вот характер персонажей, всё, а показать всё это в фильме очень сложно, потому что ведь даже обычный фильм длится от полторы до 3 часов, и уместить целую книгу в этот фильм очень сложно.
Точно! Ну, придётся снимать сериал! <giggles>
Конечно, либо вот, например, даже есть у нас время, шикарные примеры, так как это, в принципе, я думаю, умудрились неплохо сделать. Это даже, э, экранизация вот "Гарри Поттера", конечно. Потому что в вложились же люди, вот, всё не в 1 фильм, а в несколько решили всё это сделать, это прямо замечательно. Фильм, во-первых, и долго
Ага. Ну, так тут и, а, ни 1 книга, да? <giggles>
Ну, а кстати говоря, да, и не одна книга, но всё равно как-то, э, фильм получился вот достаточно долгий вот, и как-то умудрились вот совместить самые важные моменты. Но всё-таки мне кажется, что лучший из вариантов- это сериалы, потому что тогда можно полностью книгу идеально всё-таки раскрыть и показать.
Мгм. А скажи, э, вот ты и книги читал, и фильм смотрел, правильно? И фильмы смотрел?
Ну, я обычно либо, а, в ну, сперва либо книга с масс читаю, не понравилось- смотрю фильм, либо фильм смотрю- понравилось, потом читаю книгу. Но с "Гарри Поттером" сперва я вот фильм посмотрел, мне понравилось- я прочитал книгу, и книга мне всё-таки больше понравилась, чем фильм, потому что мне понравилось вот насколько много там деталей, моментов. Совсем по-другому уже, э, фильм к тебе кажется, да и вообще вселенная по-другому смотрится.
"Гарри Поттера". Ага! То есть, когда ты читаешь книгу, у тебя получается, ну, в голове, в принципе, своя, да, какая-то, свои картинки возникают, своя вселенная?
Да-да-да. Конечно.
Мгм. И насколько, а, она вот совпала с фильмом? Или фильм тебя в каких-то аспектах разочаровал?
Ну, как я бы сказал, что вот обычно фильмы и книги- это просто две два разных полностью произведения, даже если вот по одному и тому же написаны. Ну потому что ты с читаешь, а, книгу, там обычно, а, персонажи выглядят вот по-особенному, вот по-своему, ты их представляешь. Потому что и у них обычно даже в "Гарри Поттере" это очень яркие вот, а. А, и по-яркому описаны персонажи просто идеально: как у них волосы выглядят, как лицо, форма лица и так далее. Да, вот полностью хорошо описаны, и характер хорошо описан. Да и просто описание, э, всего, что рядом с ними происходит, детальное, и чувствуешь этих персонажей, и в голове воображаешь, всё это хорошо. А когда смотришь фильм, там совсем другие, потому что актеры вот редко похожи даже близко на персонажей. Бывает, что еще даже актеры вот, а, по-другому полностью выглядят. И ты удивлен, что вот: "Да неужели, это по-другому было!" Их поведение другое, да и в полностью все моменты по-разному, есть которые моменты даже пропущены, которые ты считаешь очень важные для раскрытия сюжета. И поэтому я считаю это полностью другими произведениями.
Мгм. Да. Мгм. То есть их легко себе представить? Мгм. Мгм. То есть То есть ты их, в принципе, а, воспринимаешь как 2 отдельных произведения и стараешься никогда не сравнивать между собой?
Конечно, да. Потому что, и, я я не могу сказать, что после прочтения книги, фильмы "Гарри Поттер" для меня стали плохими. Нет, они всё равно так же хорошие, всё равно хочется их пересматривать на какое-то, вот, у нас, пример, Рождество, рождественское настроение они дарят. Вот, с всё равно они интересные, но они, но другую атмосферу дарят они, конечно, чем в атмосферу, которую дает книга.
Мгм. Мгм. Хорошо, да, ну, возможно, это ещё, да, связано, собственно, с самим медиумом, да. Э, книга- это одна история, да, кино- это другая. А вот, всё-таки давай представим, что у нас с тобой стоит задача, а, взять какую-то книгу, да, и адаптировать её в хороший фильм. А вот с чего, на твой взгляд, нужно начинать?
Конечно. Да. Мгм. Ага. Ну, понять ц <chuckles> наскока это большой ты фильм можешь снять. Потому что, конечно, хотелось бы, наверно, как можно больше ключевых моментов вместить, потому что все-таки, вот, максимально, по-моему, я фильм знаю 3-3.5 часа может идти, которые я видел. Вот, и уместить туда что, объяснение, что за персонажи, характер персонажей, историю их внести, также, вот, сюжет внести, чтобы, что они там делали, эти персонажи, как к чему пришли, красивую концовку разъяснить. Сложно всё это вместить, все эти эмоции и детали в 1 фильм, поэтому нужно будет уже понимать что убрать.
Мгм. Ага, то есть что убрать? А, смотри, ну вот ты так, а, такое, м, большое достаточно значение придаешь, а, длине, так сказать, э, рассказа. Но ведь у фильмов есть свои выразительные средства, да, которыми они пользуются, чтобы буквально за 2 минуты, да, за несколько кадров, а, показать тебе там бэкграунд персонажа.
Да. Да. Мгм. Да. Ну мгм.
А в фильме а в книге на это может уйти там и 30 страниц.
Конечно, да, потому что всё-таки, а, зачем описывать детально вот, а, внешность персонажа, если ты его увидишь на 1-м фильме сразу всё. Так что это, да, можно с этим сэкономить время. Какие-то вот настроения, какие-то, бывает, слова какие, такие произносят из книги, моменты. Хорошо, фильм показывается с помощью музыки. Это трогательный момент, в книге рассказывается на 10 страницах, тебе это всё за минуту благодаря прекрасной композиции музыкальной, смотришь, тебя сразу растрагивает о какой-то момент, поэтому, да, вот так можно прямо очень с и очень эффектно сэкономить время.
Мгм. Мгм, да, то есть получается, у нас еще музыка здесь может создавать свое настроение, да и двигать, э, э, и эту историю. А, э, а есть ли вот у тебя пример? Вот мы сейчас с тобой поговорили, да, про "Гарри Поттера", но это всё-таки сага, да, такая, что в книгах, что <chuckles> что что в фильмах. А, может быть, какая-то единичная, да, книга и единичный фильм, и это, может быть, было удачно, на твой взгляд, сделано или неудачно.
Ага. Мгм. Конечно. Да. Да. Да-да-да. Ага. Ой, единичный фильм и ж ш ну, кстати говоря, вот обычно мне вот сложно что-то такое вспомнить, потому что сразу гыг э, приходит в голову это всё, что связано вот: "Властелин колец", "Хоббит", э, "Дюна"- вот такие сразу приходят. Ну, это, конечно, трилогии вот.
Мгм, да, да- масштабное произведение, да?
А, рассказаны. Ну, кстати, хорошие. Да, ну, хорошие обычно так примеры, вот. Даже вот эти трилогии умудрились вот вместить вот всё, что нужно вот для рассказа, и хорошо раскрыли, в принципе, фильмы.
Мгм. Слушай, а, ну, даже если взять вот эти масштабные произведения, а вот мы говорим о том, что и книга, и фильм, да, какие-то решения внутри могут, а, отличаться, да, сюжет как-то чуть по-другому, а, развиваться. А, вот ты замечал, что, например, а в фильме, м, что-то изменили, да, какой-то, п концовку или персонажа, и тебе это решение понравилось больше, чем в книге? Или наоборот?
Да. Мгм. Конечно. Да, вот, да. Ага. А мне вот кстати говоря, вот это очень в не нравится в фильмах или даже не нравится Вот бывает то как сделано. Потому что нередко я вижу, что когда адаптируют книги какие-то, могут поменять сюжет, либо очень даже сильно поменять сюжет и полностью по-другому пойти, о Так что мне б иногда нравится ин
Мгм. Ага, развивать сюжетную линию совсем иначе?
Да! Ты именно 1 раз именно с книге читаешь одно, а в фильме по-другому те показано. Вот. Некоторые персонажи бывают.
Мгм. И какие это у тебя вызывают чувства?
Не, бывает, это хорошо очень сделано, когда по чову не знаю, какой-то человек, режиссер или продюсер читали, например, книгу, поняли, что этот момент не очень раскрыт, и в фильме его раскрыли гораздо лучше, вот, грубо говоря, показав новую концовку. И я наоборот, мне очень нравится, и вот, и прям очень хорошо так сделали, бывает
Да, а где это было? У тебя есть какой-то пример, где тебе понравилось, как режиссёр, э, это решил?
Ну это не фильм, к с сожалению. Это вот сериал на книге основан, назы называется "Основание", потому что, по-моему, книга закончилась, а сериал-то пш пошел дальше, вот, э, э, писаться и делаться, и там как-то, о, дух про продолжили этой книги очень хорошо. Вот. Моменты и идею, задумку книги продолжили очень хорошо. И получается, вроде бы книга закончилась, а сериал всё ан всё равно идет и идет ровно в хорошем том направлении. Смотришь, прям удивляешься, прям удивительно интересно, а бывает плохо это
Мгм. Мгм. То есть они подхватили эту суть и стали развивать историю дальше, а, ну, в том ключе, ровно который задала книга?
Да. Мгм. Да, и прям чувствуется, что люди с подошли прям с делом к этой, к этой затее, читали, изучали, вот и прям с душой подошли. А бывает наподобие, вот я вспоминаю сразу "Игру престолов" какую-то, которая тоже вот по книге делалась, но книга не вся еще вышла, вот поэтому режиссеры дальше продолжили выдумывать, и получилось у них, у честно говоря, скверно, и ты смотришь и не понимаешь, что, ну, не так хотелось, конечно, чтобы закончилось, книги поинтереснее всё это сделали. А тут как-то
Да. Мгм. Мгм. А что тебя разочаровало больше всего вот в концовке, которую предложили "Игра престолов"?
Ну, как-то они закончили как будто грустно, клишированно, вот и неинтересно. Вот. Ожрё а, ожидалось, что что-то будет д другое. А в итоге как-то вот клише какое-то есть: злодеи все погибают, герои все остаются практически, вот. И как-то вот это грустно, потому что если смотреть вот Джорджа Мартина и его книги, там нет таких клише, там там нотка вот этого: что угодно может произойти. Ты понимаешь, что любой персонаж может не дожить, там, до следующей страницы, до следующей главы. Любо любой там, вс всё что угодно может произойти, у него так сделано, и ты вот прям боишься смотреть дальше и читать дальше, потому что знаешь, что может произойти что угодно. А вот щас сняли режиссера.
Мгм. <laughs> Ага. То есть он тебя держит в напряжении, да? Всё время в в какой-то такой непредсказуемости немножко. А слушай, а вот тогда мгм.
Да, постоянно. Конечно. А у режиссера сделали так, ш да, да, да.
А тогда как, на твой взгляд, а, должно строиться взаимодействие, а, режиссёров, да, фильмы сценаристов, а, с автором книги, которую они хотят взять в качестве основы для своего фильма или сериала?
Да, мгм. Мгм. Ну, я знаю, что у некоторых хорошо делают, если с к и, вот, то просят, вот, автора книги всё-таки консультировать их. Мне вот нравится, вот, такой подход. Всё-таки берут очень интересно, вот. И когда хотя бы вот читают, э, вот, режиссёры читают всё-таки книгу, по которой делают. Всё-таки свои книг свои фильмы, потому что бывает такое чувство, что они ни просто не читают и просто так вот снимают. Им какое-то короткое описание дали книги, и они такие: "Да, так и сделаем". Вот. Потому что мне нравится, когда всё-таки режиссеры относятся, а, к серьё по-серьёзному к этому делу, читают книгу и стараются передать этот дух, даже, может быть, что-то меняя, что-то вырезая, но дух вот этой книги, затею книги, идею, э, стараются передать.
Мгм. Да. Мгм, смотри, то есть, получается, я правильно слышу, что, а, режиссёр должен приступать к экранизации, ну, вот какой-то книги или к какому-то фильму на её основе, только если он, в принципе, полностью разделяет дух книги и может вот это вот как-то воссоздать, понимает как. А может быть такая ситуация, что, например, а, он прочитал книгу, ему понравилась идея, но он совершенно иначе видит её воплощение?
Мгм. Ага. Да, да. Мгм. Да, и есть такие фильмы. Я забыл название, конечно, но, да, бывает, выпускают и по-другому. Свое видение, в общем, делают, э, этой книги, и бывает тоже интересно это посмотреть. Я не могу сказать, что это плохо. Да, конечно, необычно, что ты смотришь и такой: "Ага, а я по-другому видел, а, с эту сцену в книге, по-другому её представлял". Но всё равно это интересно, это с другой точки зрения посмотреть на эту ситуацию тоже хорошо.
Мгм. Хорошо, а вот что, на твой взгляд, делать в принципе вот в ситуации, да, когда есть книга, готовится какая-то энк экранизация или что-то по ее поводу, а, с фанатами? Э, ведь всегда же есть люди, которым вот нравится то, как она написана. Э, и вообще у популярных книгах часто бывают фан-клубы, фан-сообщества.
Мгм. Да. Мгм. Конечно! Ну, я считаю, на фанатов
Стоит? Надо ли с ними как-то работать, да, чтобы вот эти ожидания их, ну, как-то сформировать?
Думаю, нет. Вот с я считаю, с фанатами вообще не надо работать, потому что как-то я заметил, что ожидания никогда же не оправдать у этих фанатов. У них всегда вот у к каждого человека ведь свое видение будет, как он видит свою книгу. Ой, он все каждый человек по-своему представляет, как выглядит этот персонаж, по-своему представляет его характер, хоть даже если сам бывает он написан. И вот нам ник невозможно просто сделать идеальный фильм, чтобы каждому фанату потэ понравилось. Это просто нереально, поэтому когда режиссеры как-то свое видение делают по-своему, ну, вот это нормально. Поэтому на фанатов не стоит ориентироваться. Конечно, да, это бывает большой пласт, пласт такой фанатов, но по по п к сделать фильм идеальный ш
Мгм. Это может быть очень мощной общественной силой, да, когда есть даже случаи, когда фанаты, эм, ну, скажем так, полностью зарубали премьеру фильма, э потому что вот с ними не поработали, да.
Мгм. Мгм. Ну да, ну, я думаю, это, о, почти невозможно сделать так, чтобы фанатам понравилось. Ну, конечно, какую-то рекламу сделать хорошую. Вот, о, мне нравится, когда режиссеры просто разговаривают с людьми, с фанатами и рассказывают о том, как они подошли к проекту и почему они сделали ту или иную, э, вот выбор в проекте там, выбор роли или выбор, ож сцены. Тогда вот как-то фанаты и я, в принципе, успокаиваюсь, потому что они объясняют свое видение и разговаривают, всё честно относятся к фанатам и к людям, которые смотрят их произведения.
Мгм. А, по понятно, то есть получается такая вот открытая, уважительная позиция, когда ты объясняешь, да, свои творческие решения, это может, по на самом деле, ну, помочь наладить отношения, бросить какой-то мостик, да, в тот фан-клуб.
Мгм. Да, да, да. Мгм. Конечно, да. И это очень важно, да. Так что надеюсь, вот, побольше будет таких режиссёров, которые серьёзно будут относиться, вот, э, к произведениям, которые они делают на основе книги.
Мгм, а есть какая-то книга, а, которую, вот, в наверно, ещё не экранизировали, но ты бы с большим удовольствием посмотрел её, вот, <chuckles> н на большом экране?
А, нет, наверное. Ну, я зн смот читаю, вот, вселенную, а, "Вархаммер" называется. Мне просто нравится, как там, у, миллионные истории, и, по-моему, вот начинают экр этот, а, делаться, сниматься по этому какой-то фильм либо сериал. Но я не знаю, это просто как слухи, и я до сих пор жду.
Мгм. Ну, надеюсь, они станут реальностью, и ты увидишь, э, любимую вселенную на экране. <chuckles> Спасибо тебе большое за этот разговор, было интересно.
Да. Да, спасибо тебе большое. Мгм, всего хорошего.